Ciao.
Eccoci. Ciao, buonasera, come va?
Tutto bene, tu?
Tutto bene, tutto bene, ti ringrazio. Vengo da una lunga giornata di programmazione che siamo a fine mese, no, ehm ho uhm, ehm, anco e brav sì, sì, sì, si tirano un po' le somme, no, di vittorie e sconfitte rispetto un po' alle nostre ambizioni. Senti, ti chiamavo ti chiamavo perché volevo chiederti una cosa, volevo chiederti: come usi il denaro per realizzare i tuoi sogni?
Ehm ehm, inv Fai un po' i il reso conto ecco del del mese, no? Esatto. <chuckles> Fatti. Dimmi. Allora, bella domanda. Allora, ehm, allora prima bisogna vedere, ecco, uhm, bisogna in qualche modo considerare quanto denaro bisogna <tsk> poi per perc poi diciamo che quando tu devi realizzare i sogni devi devi investire, diciamo, dei ehm, in qualche modo i ehm, i tuoi risparmi, devi rischiare, ecco. Ehm, allora io, diciamo, parto dal presupposto che forse in passato ero una persona che in qualche modo, mhmm, tendevo più a non dico a spendere, però ecco sai magari se c'è quella cosa che mi piace: "Ah guarda la prendo", piuttosto che adesso invece sono più che ci penso, ecco, 2 volte, <chuckles> forse anche tre, quattro volte prima di comprare una cosa, perché perché in qualche modo, diciamo, cerco di risparmiare sì, mi sono responsabilizzato, cerco anche di di risparmiare quanto posso per eventuali spese o diciamo qualcosa, ecco sogni futuri, ecco, no? Ehm dimmi.
Certo. Rischiare. Certo. Mh-mh, Mh-mh, mh. Assolutamente. Ti sei responsabilizzato. Sì, sì. Certo. Certo, certo, certo. M m ma senti, ma, uhm, diciamo ti capita di utilizzare il denaro per, ehm, diciamo non so, uhm, programmare, progettare un po' la spesa, no, magari una cosa a lungo termine, non so, ehm, un un tuo sogno potrebbe essere magari fare una spesa a lungo termine, ehm, piuttosto che a breve termine, un po' questo che mi stavi dicendo, no? E s
Sì. Sì. Sì. Okay. Certo. Al allora, sì, sì, esatto.